Ну, потому что я бы такую попробовал на самом деле. Я иногда думаю, идея как бы ш заключается в том, что ты её оцениваешь как хорошую, анализируя это решением, попробовал бы ты это или нет? Вот и всё. И также у меня были разные идеи там по открытию разных там кафе, ресторанов и и так далее. Просто вот с определенной какой-то такой ноткой, э, какой-то новинки, чего я там не вижу в тех местах, где я посещаю.
Ну, а, допустим, вот ресторан. Какой ты бы хотел открыть ресторан? Ты думал? Какой кухне?
Это скорее, а, была бы такая. Это я бы склонялся скорее к что-то к домашней, э, кухне. Это достаточно простое. Я бы не занимался, наверное, изысками, потому что в на в настоящее время очень тяжело людей найти, которые именно ценят именно сами изыски изыски. То есть все хотят получить очень вкусную, приятную еду, которая стоит своих денег, но при этом ты ей настолько можешь насладиться, что ты готов сюда приходить, а также кого-нибудь позвать. Ну вот, то есть хочется что-то п достаточно простое. Это может быть банальный какой-нибудь стейк с чем-то, да, но но это будет лучший стейк в жизни этого человека. Это будет лучший ягодный соус к этому стейку или лучший перечный соус. И вот идея в том, чтобы сделать просто нормально, вкусно, чтобы все были довольны. Это должен быть просто идеально, и всё. Человек доволен, и хорошо. Вот с кофейнями так же. Вот, ну, это, в общем, и творч
Мгм, мгм. М, м. Мгм, мгм. Мгм, м. Ну да, да, круто. Кофейни тоже думал открывать?
Да, я просто как-то задумался, что, м, я я просто вот кофеман страшнейший. Вот, но, м, в какой-то момент я понял, что я не такой уж и фанат кофе. Потому что всякие specialty кофе и так далее- не совсем моя стезя. Я всё-таки предпочитаю кофе, который вкуса кофе, а вот эти все высшие сорта- это они идут
М. М, мгм. То есть без добавок, э, без всего такого? Ты пьёшь какой-то определённый кофе?
Нет, просто дело в том, что есть Мгм. Э, я пью просто обычной средней обжарки какую-нибудь арабику эфиопскую, но не ферментированную, как многие specialty делают. То есть это кофе, выдержанный в разных там п а апельсинах, фруктах, цветах и так далее. То есть специальная рецептура. И получается, что кофе на вкус как чай, а я хочу пить кофе как кофе. И поэтому это немножко так это, о, немножко меня от профессионализма очень сильно отдаляет. Потому что, ну, я я предпочитаю кофейный кофе. <chuckles> А, вот. Так что как-то вот оно вот. Попробовать- да, но
Мгм, мгм, мгм. <chuckles> Ну Ну, кстати, да. <chuckles> Да, я понимаю тебя. Всё-таки кофе со вкусом кофе, не кофе со вкусом чая. <laughs>
Именно так. Именно так. Поэтому вот так вот мои моменты и приводят меня к разным идеям, которые даже, бывает, записываю, м.

Да, и самое интересное, что самый главный ключ к тому, чтобы родилась творческая идея, вот как я себя знаю- это быть просто голодным и не кушать еду. Это вот такая смешная штука, но это такой интересный ключик, что, видимо, а, мозг, эм, инстинктивно адаптируется к тому, что нужно искать еду, и он пытается что-то придумать, думая, что это может принести деньги, за которые можно что-то купить. И он такой: "Пиши стихи, придумывай бизнес-идеи, придумывай там программу, придумывай то-то". По факту это остается, конечно, абсолютно бессмысленным действием, которое ни к чему не приводит, в плане того, что, ну, это не продается, не покупается или не всё доводится до конца. Но мозг в этот момент, он такой: "А ну, иди работай, почему ты не ешь? Я хочу кушать, мне нужна глюкоза". Вот, и и всё. И ты и лежишь такой: "О, точно, я придумал IT-проект с искусственным интеллектом". И ты начинаешь искать какую-то информацию, что-то делать. А потом такой: "Хм, кажется, у меня зале залежалась еда в холодильнике". Что-нибудь скушал и такой: "Всё, не хочу больше".
М, ничего себе! <laughs> <laughs> Мгм, мгм. <chuckles> <laughs> И всё прошло, да?
Всё всё, обманули обманули просто, так нельзя. Вот. Поэтому. Вот так же с музыкой, например, бывает. Да.
Ай-яй-яй-яй-яй, вот это да. А, смотри, ты вот сказал, что, а, последний раз, э, где-то год назад ты писал, да?
Мгм.
И потом у тебя наступил ступор. Ты не пытался как-то себя, э, переосилить, как-то не есть там очень долго? Возможно, есть у тебя какие-то приёмы, как, э, чтобы снова начать писать? Ну, например, если это, э, стихи.
М. Знаешь, я как-то пытался, но оно всё выглядело так искусственно, как будто ты пытаешься себе это силой навязать, что вот, м, пиши, давай, пиши, попробуй написать что-нибудь. И в такие моменты, когда ты И ты в эти моменты начинаешь очень много думать: а что я хочу написать, а как я хочу, чтобы это выглядело? А когда вот у тебя просто, эм, эмоциональный фон, оно не думает, что ты пишешь. Рука, как говорится, и мысль, оно становится единым, и всё.
Мгм, мгм. М. Я поняла. То есть тебе нужно это иметь, э, там в сердце, иметь в голове, испытывать в данный момент эмоции, чтобы это всё выразить, э, на бумагу, а заставить себя ты не можешь.
Да.